Ja, also also, ich ich a ich ich hätte mich gefühlt, als wenn mir das Leben e als wenn ich das Leben verpasst hätte, wirklich, wenn ich so so 'ne so 'n Weg eingegangen wäre, das wäre traurig gewesen.
<chuckles> Ja. Ja. <clears throat> Ja, aber das hat ähm, ich denke, das hat immer mit den Umständen dann zu tun oder so, gell? Es es war bei mir also, so, guck mal, als ich schon klein war meine meine Eltern waren der eine aus'm Münsterland, der an die Mutter aus'm Saarland und wir wohnten im im im Schwarzwald. So, das heißt, ich hatte nie Familie in der Nähe. Das heißt, du bist immer rumgefahren zu anderen Leuten und dann ging das mit den Städten los. Dann kommst du zu eine Stadt jede Stadt, die nicht da war, wo du wohntest, war interessanter als der Ort, an dem du wohntest. Und da da und da fängst du schon an, sensibel zu werden, gell? Dann dann war auf einmal, was weiß ich was was, dann als ich das 1. Mal nach Hamburg kam, dachte ich: „Meine Herren, das ist ja“
Mhm. Mhm.
„ganz interessant.“ Ja? Und, zum Beispiel die die Bundeswehrzeit, die hatte ich in Bremen gemacht und ich kam aus der westfälischen Provinz und Bremen war dann schon was. Die hatten einen McDonald's, hatten die. Die hatten 'ne Straßenbahn. Das war schon 'ne ganz andere Welt und dann hatten die das Schnoorviertel, da konnte man Tee trinken und so. Menschenskind, das war war wie wie wie wie 'ne Offenbarung, weißt du?
Ja. Mhm.